Sì, e quello che noto è per esemp cioè, tutte le varie diatribe perché sai ovviamente poi essendo tutor, e, ehm, i miei alunni, soprattutto le ragazze, mi prendono un po' c tipo confessore. E quindi vengono a fare il mea culpa, ecco.
Mh-mh. Chiaro, che comunque vuol dire che è un ruolo meritato, eh!
Sì, assolutamente, però, cioè quando riguardo le l i loro drammi e ripenso ai miei, dico: "Mamma mia quanto tempo ho perso dietro queste cose futili". Infatti io glielo dico sempre, dico: "Ma io non to" mi fanno: "Ma tu non vorresti tornare ad avere la mia età?" Io: "Assolutamente no, neanche se mi pagassero!" Mi fanno: "Ma veramente? Ma saresti più giovane." Ho detto: "No, no, no, no, no, no, no, no, a me lasciatemi con la mia età che sto bene, figurati." Dover tornare di nuovo in tutto il pastrocchio, adesso poi con i social media che è ancora più complessa la cosa perché: "Ah Tizio" cioè, prima sai c'era "Ah Tizio mi lanciato un'occhiata, mi ha mandato un sms." No, adesso "Tizio ha visualizzato la mia storia a quell'ora quindi vuol dire" no, partono a farsi
<giggles> <laughs> Certo. "È stato uno dei primi a vederla, quindi allora gli interesso, sono tra i primi a comparire."
Esatto, esatto. Sì, eh! Ehm, insomma, no. "E quell'altra si è creata un profilo fake, ma secondo te è lei, non è lei?" Oh mamma mia, cioè. E ogni tanto dico: "Ragazzi, ma, ehm, cioè nel senso, ma cosa vi interessa?" Cioè veramente, poi dicono: "No, ma dai, ma a me non mi interessa eh!" Ah no? No, no, infatti te mh-mh. No, assolutamente. Però vabbè, sai, so' ragazzini, quindi
<chuckles> No, no, se no non ne parleresti. E a proposito di questo, ovviamente, ehm, lo dici ridendo e sicuramente fanno anche parte di un un'epoca e di un'età tutti questi comportamenti. Al contrario, ti è successo di trovarti magari con una tua amica, un tuo amico, renderti conto che aveva ancora questi comportamenti che sono sì, normali da adolescente, ma che magari crescendo dovrebbero scomparire?